Quale delle delle frasi, dissi, strategiche potre potrebbero essere, no, in qualche modo per approcciare anche con qualche ragazza del tipo: "Guarda mi di mi traduci come si dice" ehm, che ne so "guarda sei bellissima, se ti va di fare una passeggiata con me più tardi."
Ah. <chuckles> Certo. Ma funziona? <chuckles>
Eh vabbè naturalmente ci deve essere prima un un po' un un sì nell'interpretazione, nel gioco magari di sguardi vedere se c'è insomma dall'altra parte qualche no, quindi ehm, così, ehm, la la prima che che vedi: "Ciao" <chuckles> "Sei beli" <chuckles> ehm, ci deve essere un po' no anche <chuckles> il momento giusto, ecco, cer quindi sapere insomma perlomeno dire ste c ste cose che possono essere, no, d'impatto che se fa piacere, insomma, dall'altra parte magari ci può essere un riscontro positivo. E quindi, ehm, con queste con con questa frasi diciamo parate, ehm, ehm, ad effetto se dall'altra parte c'era un okay: "No, va bene, mi piaceva piacere" e io dico, ehm, "Ci esco co' 'sta persona." Il problema era dopo.
Un'interpretazione, no? <chuckles> Ottimo. Ah vabbè sì, no, ovviamente non farlo a caso, sarebbe anche, o No, no, no, no, questo no, ci mancherebbe. <chuckles> Un po' di studio dici s Ecco. Certo. Eh sì, vero. Ad effetto. Eh il problema era dopo però. Eh Si andava bene co
Il problema era dopo perché poi eh, ma io non parlo bene il tedesco. <chuckles> Ehm quindi ehm diciamo, ehm, un po' andava uhm, come devo dire, un po' a favore perché si a a accorciavano i tempi che <chuckles> magari che poteva essere quello del co del corteggiamento. Dall'altra parte poi se c'era un interesse reciproco insomma magari ehm, poteva essere un aiuto nel continuare magari questo questa frequentazione per imparare anche qualcosa in più, qualche termine in più.
<chuckles> Ecco sì c si riprendevano i gesti, eh. <chuckles> A singhiozzo, no? Ah ecco ecco. <chuckles> Certo. <clears throat> È vero, è vero. Questo è vero. Ora com'è andata nel tuo caso specifico? Cioè allora in primis in primis sono curiosa
Eh, mhmm, abbastanza bene. Qualcosina qualcosina l'ho imparata in più rispetto a quello che avrei potuto fare.
Ecco. No in primis volevo sapere se, ehm, funzionava, no in linea di base quando puntavi un pochino, se era percentuale se queste frasi funzionavano e poi "in secundis" sapere se in qualche caso ti ha aiutato davvero ad integrarti meglio, no?